وخصوصًا كمان في الSocial Media كمان اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي، أنتِ أنتِ already أصلًا يومِك كلّه عبارة عن أخبار، يعني فاهمة، إحنا بقينا بقينا في عالم صغيّر جدًا ب بسبب الSocial Media، بقيتِ قاعدة بتعرفي طبعًا اللي بيحصل في العالم كلّه يعني، ف ف ف يعني طبعًا الأخبار ال السلبية أو الأخبار الوِحشة طبعًا ب يعني واخدة حيّز حوالي 90%، من من ال من الأخبار، لإن يعني دلوقتي آه، بقى صعب أوي إن أنتِ تسمعي خبر كويس أو حاجة مفرحة، بتبقى حاجة ساعات آه بنسمع بس بتبقى حاجة بسيطة أوي، حاجة صغيّرة أوي لا تُذكر يعني فاهمة، بس معظم اللي إحنا بنشوفه بتبقى حاجات صعبة جدًا وأخبار سيئة جدًا، آآ أفتح الموبايل آه أفتح الموبايل ألاقي مش عارف إيه حروب ومشاكل ومش عارف إيه، وبلاد بتجهز نفْسها للحرب العالمية، و <tsk> و ونفتح الLaptop مثلًا آآ سواء بقى Facebook بقى ما فاهمة، يعني Instagram، الApplications كلّها يعني عامةً، تيجي تفتحي يا إمّا ناس تافهة جدًا، آآ عمالين يعملوا تفاهات ورقص ومش عارف إيه، و وفيديوهات ما لهاش أي تلاتين لازمة في الحياة، يا إمّا الأخبار السيئة التانية، <tsk> فبتحسي إن الحياة بقت مش طبيعية كده فاهمة؟
إمم. دي حقيقة. إمم. إمم. للأسف. للأسف أيوه. إمم. دي حقيقة، إمم، دي حقيقة. للأسف أيوه. إمم. إمم. إمم. علشان كده باقول لك أنا باحاول أتجنب إن أنا أشوف في بداية اليوم أو في نهاية اليوم، باحس إنه كمان بيأثّر عليك وأنت خلاص هتدخل ت تنام مثلًا، علشان تستعد إن أنت تبدأ يوم جديد، للأسف حتّى الحاجات التافهة، إنه مثلًا آآ، الفيديوهات اللي هي التافهة أو الحاجات اللي إحنا بنعدّي عليها التافهة، برضه بتأثّر بشكلٍ ما، بت بسبب طريقة الكلام أو طريقة ال الكلمات، أو الكلمات اللي هُم بيختاروها في الفيديوهات، فباحس إن هي برضه بتأثّر بالسلب، عشان كده دايمًا باحس إنه <tsk> لأ، ممكن مثلًا نقلل شوية حوار إن أنا آآ، أبقى آمم، آه إن أنا دايمًا أبقى ماسكة الموبايل أو دايمًا باشوف الأخبار، بإن أنا مثلًا، أتفرّج على فيلم أو مثلًا أشوف، أقرا كتاب، آمم أنزل أتمشى مثلًا أو حاجة زي كده، لإنه فعلًا غصبٍ عنك بتحس إن أنت مُعرَّض إن هي تأثّر عليك، ما اعرفش هل دي حاجة مثلًا ليها علاقة، آمم، آآ بال بعقلنا مثلًا، آآ آآ هرمونات مثلًا معيّنة الأخبار بت بتأثّر عليها، والَّا آمم ده علشان إحنا بس بقينا عايشين في الوقت ده؟ يعني باحس مثلًا إنه هل مثلًا زمان كان الموضوع برضو بيأثّر عليهم بالطريقة دي، والَّا لأ، والَّا إيه رأيك؟
إمم. بس أنتِ ما فيش بديل، يعني أنتِ ط آه، آه، آه، ما فيش بديل تعمليه. ده حقيقي. اهم. فعلًا. صحيح. إمم. لأ. أيوه. صحيح.